Trời ơi, dạo này ở trên chỗ làm của mình á, mọi người rất là, kiểu, hay nhờ vả mình, kiểu, mình cảm thấy thời gian 1 ngày 8 tiếng của mình trên văn phòng mà mình mình hổng có thời gian làm việc của mình nữa, mà mình cứ phải ừ, mình cứ phải đi giúp người này, đi hỗ trợ người kia, mình cảm giác giống như mình bây giờ ở trên công ty mình giống như cái thùng rác cho mọi người xả vậy á. Mình mệt mỏi, mình mệt mỏi lắm luôn á, kiểu như là, ờ, kiểu như là, ví dụ bây giờ mình đi làm, đúng hông? Thì làm công ăn lương mà, thì giờ sếp yêu cầu công việc thì đương nhiên mình sẽ h đáp ứng. Nhưng mà những những cái người khác ở trong team á, trong nhóm của mình á thì cũng đồng ngang hàng qua ngang hàng phải lứa với mình, cũng là nhân viên giống mình thôi mà, kiểu, chắc nghĩ mình nhỏ tuổi nhất á, tại thật sự thì trong nhóm mình là nhỏ tuổi nhất, cứ nhờ mình hoài à. Nhiều khi mình về nhà rồi á mà cũng kêu mình công việc nữa, kiểu, bảy tám giờ tối á mà còn nhắn tin, ờ, kiểu, "Em ơi, e em, a, coi giúp chị cái file này em ơi, này nọ s" Trời ơi, thiệt ừ, mình mệt mỏi lắm luôn á, mình làm ở công ty vậy mà thiệt, nhiều lúc mình chán mình hổng muốn đi làm luôn á.
Vậy đó hả? Ờ. Vậy đó hả? Ừm, mình hiểu. Chà. Ừm. Ừm. Ờ. Công nhận. Mình hiểu, ừm. Chà, công nhận á, mình rất là hiểu cho cái cảm giác của bạn, cũng khá là căng thẳng khi mà mọi người cứ tìm đến bạn ha. Mà đôi khi cho bạn cái cảm giác á là hơi bị làm phiền và hơi bị mất tập trung khi làm việc, mà nhiều khi làm việc còn hông có hiệu quả nữa. Mình rất là hiểu cái cảm giác này. Nhưng mà hổng biết á là khi mà mọi người tìm đến bạn á là những cái việc họ nhờ vả thì đều liên quan đến công việc hay là nhờ vả cả việc cá nhân nữa?
Ừm. Ừm. Ờ.